Ты знаешь, я вот за собой замечаю, что когда вот я вроде и как найду даже время, да, для отдыха, хотя это и это порой, да, непросто. А, вот, там, сяду, пытаюсь расслабиться, и знаешь, как-то, а, не получается у меня в это время избавиться от чувства вины. Ну о чём, да, я говорю. Я вроде там села, да, думаю: "Ну посижу на диване, да, посмотрю сериальчик". Потом думаю: "Что ж я села-то, у меня же ещё вот тут, э, бельё, прям, передо мной висит на стуле, а, оно не убрано, да". А, там хоп взгляд упал куда-то на пыль, думаю: "Блин, и пыль ещё не вы ам, у меня чё-то на надо запылилось, в общем, да". Посмотрю там на ногти, думаю: "Блин, ногти надо постричь". Ну, в общем, всё время что-нибудь меня отвлекает. Или, знаешь, сяду, думаю: "Ну, вот, что я села, да, аж параллельно же можно ещё, там, почту рабочую проверить, там, это сделать, там, ещё на какие-то сообщения ответить". Ну, в общем, какая-то бесконечная многозадачность, да, и ну, и всё-таки чувство вины-то есть, да. Я вроде головой-то понимаю, что отдыхать нужно, что восстанавливаться нужно, да, иначе как-то совсем тяжело. Но я не знаю, то ли я разучилась, да, то ли ритм жизни такой, да, что как-то хочется всё впихнуть, успеть, и отдых не самое первое о чём думаешь. А, не знаю, может, как-то, вот, знаешь, ты меня выслушаешь, да, с одной стороны. Э, вот, мои переживания по этому поводу. Может быть, мы с тобой вместе сможем, что ли, найти какие-то, ну, варианты, как мне эту, а, э, вот необходимость, да, отдыхать, которая, в принципе, она есть, да, и восстанавливаться. Как мне её всё-таки, а, внедрить в свою жизнь, и ещё при этом бы и чувство вины, конечно, не испытывать, было бы неплохо?
Н-да. Понимаю. Ясно, да. Ну, я тя прекрасно понимаю. Это знакомо многим многим женщинам, у кого и и домашние обязанности, и ещё какие-то обязанности, и всё хочется сделать, и не чувствуется не чувствуется расслабления, если, м, м, порядка и чистоты вокруг нету. И вот эта мысль тебе, которую постоянно лезет и мешает тебе расслабиться и отдохнуть. А, вот скажи, как давно ты это у себя заметила?
Ты знаешь, мне кажется, глобально как будто бы мне, знаешь, с детства, что ли, ещё там, э, говорили как-то родители, да, вот: "Хочешь отдохнуть- смени деятельность". Да? Как-то, может быть, это у меня засело, да. А, ат знаешь, и и какой-то ещё вот, м, ну как-то даже, помню, к экзаменам готовилась, да. Для меня такой-то стресс был, и как будто единственное, вот, ам, а, как-то легитимный способ отдохнуть был пойти и поесть, да. Вот вот на это можно, да, время потратить, а, остальное, как бы, ну такое всё от лукавого, это всё лишнее такое.
Ого. М, мгм, значит, у тебя, получается, вот это чувство ещё глубоко из детства от от родителей передалось, что, ну, нельзя отдыхать вот так просто так, это лень какая-то.

Ладно, слушай, спасибо тебе большое, что послушала, что мы с тобой вместе какие-то варианты, да, рассмотрели. Попробую твой, вот, подход, э, через 3 часа 30 минут применить, а, вот что, э, буду напоминать себе, что иногда полезно ничего и не и не делать абсолютно, и что это даже и для продуктивности хорошо. Как-то постараюсь сама с собой договориться. Спасибо тебе.
Мгм. Тебе тоже спасибо за твою историю. Желаю тебе поддерживать, э, уровень твоей энергии, и вот этого вот отдыха и продуктивности в таком хорошем балансе. И всего доброго, пока!